Sim.
Tá. Você po procrastinou hoje. Curtiu, viu série. Agora está batendo uma certa culpa. Mas não se sinta culpada, não. Porque você ainda tem amanhã. Então, assim, melhor ter curtido hoje e não se sentir culpada, e amanhã você compensa. Enfim. Ou depois de amanhã. Desacelera, cara. Tem eu não sei como é o quão acelerado é você está. Tem algumas pessoas pe eh, precisam até de mais de 1 dia, né.
É. Pois é, mas é difícil, né? <laughs> Aham, é, não, eu estou bem cansada assim, sabe. E aí, eu falei, né, eu acordei e falei: "Ah, não quero fazer nada." E começou a chover assim só para piorar assim a situação, aí Não é. <laughs>
Então, perfeito para Netflix. Na cama, poxa, e você tinha amanhã, se fizer sol, enfim, já é só você tem uma desculpa de: "Não, hoje não é dia de de Netflix. Eu vou dar uma caminhada no parque e procrastinar." <chuckles> Não, eu tô brincando. Ach <chuckles>
<laughs> É. Pois é. Aham. <laughs>
Ou faz uma faz alguma coisa da dessa su eh, f assim, são várias coisas para você fazer em casa hoje de arrumação?
Ai, ai. Ah, assim, a casa tá meio caótica, né. Eu realmente precisava passar aspirador ou passar pano, sabe. Essas 2 coisas eu precisava ser feito hoje que eu não fiz ainda. Quem sabe eu ainda faço, né, não sei.
Não, fa faz o aspirador hoje e amanhã você passa o pano, né, aí você já se sente mais mais produtiva, digamos assim.
Aham. Ah, é, olha, uma boa ideia. Aham, aham.
E, enfim, não acho que você vai fazer nenhuma bagunça de hoje para amanhã que vá precisar passar aspirador de novo.
Sim.